Ok, boa, pelo menos ele foi consciente, né, não foi aquele aquele ex que sai tipo destruindo tudo, né, ele foi
Sabe, ele ter Uhum. É ele teve essa consciência, mas depois quando ele arrumou namorada ele começou a falar que a gente tinha que, eh, a gente tinha que revezar o quarto, tipo 1 mês meu, 1 mês dele. Porque aí o que que acontece, porque eu ia, eu vou, eu ia pra casa do meu namorado, ficava lá o final de semana, que agora ele vem pra minha, enfim, eh, e aí acho que ele pensou, assim: "Ah o, que o meu ex não está aqui de final de semana", só que eu falei pra ele, eu falei assim: "Eu não vou dormir na cama que você dorme, eu não quero essa energia". Eu acredito muito em energia, uma coisa que o meu ex detestava.
E, nossa, eu ia falar isso, eu não acredito, eu não acredito nisso. Uhum. Uhum. Claro que não gente. Nossa não, a energia ela é ela é realmente não não dá não dá não dá pra revezar a cama não, quarto é uma coisa que não dá pra revezar, não dá.
Sabe? Uhum. Não. Pois é, e assim eu acredito muito em cocriar com o universo mesmo por isso que eu amo ouvir histórias de pessoas que conseguiram as coisas que eu quero, e eu não eu não eu não ouço com inveja, eu ouço mesmo com admiração sabe? É meio que pra mim é é ler um conto de fadas, é maravilhoso, e meu ex era aquela pessoa que, assim: "Ai não, porque isso não vai dar certo, ai porque é difícil", sabe.
Uhum. Uhum, é se é sempre bom, né, sempre bom. É. Va vou te contar, tem tem uns parceiros aí, né, que eles são é um é um é um puxa pra trás, no no no não dá impulso, não vai pra frente, isso acontece muito.
Uhum. Exato, exatamente, sim.
Você sentia assim, você sentia, você você tá senti eu sei que está recente, né, tem 22 dias como você disse que você tá morando sozinho, eh, mas você sentiu que a sua vida ela andou mais rápido nesse período?
Aham.